آه، آه، هو هو فكرة ي يعني المشكلة دي انتشرِت جدًا، جدًا، دلوقتي كمان و وبقوا بي بيتفنّنوا في في إن هُم يسرقوا بقى، بس أغلَب ال ال السرقات المنتشرة هي ال نَتش التليفون، إن هو يبقى أنت ماشي بتتكلّم أو ماسك التليفون في إيدك آآ، ف فحد معدّي بمكنة كده أو بموتوسيكل يرُوح واخدُه منك وجاري، ما ما ما فيش بقى مش هيتلاعب زي ما دول تلاعبوا علينا يعني، ف هي النصيحة الوحيدة آآ، إ إن أنت خلِّ تليفونك في جيبك آآ، ما تطلّّعهوش غير في مكان آمِن 100 % وأنت عارف إن ما فيش طريق سريع ينفَع إن الناس تجرِي فيه، ف و ودايمًا يعني خلّيك آآ، ف في حاجة كمان يعني دلوقتي كمان إن أنت ممكن تعمل ال يعني تربُط التليفون ده بcloud وتتتبّع بقى التليفون ده لو في أي مكان أو اتقفَل آآ في في طُرق كتير أوي ممكن ت آه، في
إمم إمم. إمم. إمم. يرُوح ي ينت ينتِشُه منك، آه. أيوه، أيوه. اهم. إمم. إمم. كويس، كويس. دي كلّها يعني أنت عَندك طُرُق أمان بتّتبعها لو حصَل الموضوع ده يعني أو أنت دارِس الموضوع خ خلاص بعد ما صاحبك اتض اتعلّم ال ع اتعلّم عليه قُدّامك، أنت خلاص بقيت جاهز بعد كد، ه يعني أنت أنا جاهز لكم، أنا جاهز لكم خالص.
آه بالضبط يعني، أنا خلاص د درَست الموضوع من كل النواحي بقى يعني ف فبقيت خلاص مأمِّن نفْسي يعني، لما تليفوني يتسرَق بقى هابقى عارف أنا هاعمل إيه كويس، يعني هاجيبه إزاي <chuckles>
أيوه، أيوه، فاهم، أيوه. ف فهمتك فهمتك. عايز أقول لك تجربة يعني عايز أقول لك كلّها خوف و <chuckles> وهلَع زي ما بيقولوا كده وفي نفس الوقت أنا آسف لو ضحِكت بس هي فعلًا تضحّك وتبكّي في نفس الوقت، لأن الواحد عارف كده الهم ال الهَم الهَم الهَم اللي يبكّي هي حاجة زي كده. بس طبعًا كل نصايحك إحنا هناخد بيها وفي نفس الوقت فادتني جدًا وتجربة كانت لطيفة أكيد اتعلمتوا منها وإحنا كمان وأنا كمان عن نفْسي اتعلّمت منها. فباشكرك جدًا على كلّ الحاجات اللي أنت قلتها لي النهارده والقعدة معاك كانت حلوة جدًا.
أكيد، لا، لا، لا، أنا معاك جدًا يعني، أنا باضحَك عليها برضه <giggles> بالضبط.

تمام وبعدين؟
آآ، بس، آآ، شوية وراحوا كده مطرح ما إحنا وصفنا لهم وإحنا لسّه ماشيين في طريقنا، لقيناهم راحوا م راجعين تاني. آآ، بُص هو إحنا رُحنا ووصلنا لحد هناك ولقينا إن المحل قافل، فتعرفوا حد تاني أو ع معاكم رقم حد مثلًا نكلّمه أو حاجة زي كده؟
هوعايزك تطلّع التليفون من جيبك.
<laughs> بالضبط كده. يعني <chuckles>
آه. فهمتك، فهمتك. ده ك عايز أقول لك حرامي ذكي ام مُتعلِّم، لابس كويس، ابن ناس وهتلاقيه جامعي كمان وه دي مؤهّلات على فكرة. <laughs> تمام و
أيوه. آه. لا، لا، لا، لا دارس، دارس كويس. <laughs> المهم، ف فلقيته ل لقيناه بيقول لنا: "م معلش ممكن رقمه أو حاجة." فراح صاحبي بقى إيه، يعني للأسف راح مطلّع تليفونه وراح قايل له: "بُص، هو أنا معايا رقم واحد هو بيبقى موجود هنا على الكوبري، أنت ممكن تتّصل بيه وهو هيجيب لك الطُعم لحد عندك." قال له: "طب جميل ده، طب ممكن تكلّمه لي علشان معاييش رصيد أو هو ح هيبقى عارف رقمك حتّى فيرُد عليك بسرعة." فصاحبي طبعًا بحُسن نِيّة راح قايل له: "ماشي."
آه. برّه وجوّه، آه. <chuckles> آه، آه. لا، لا، لأ. أنا لو مكانه في الوقت ده هاقلّق. يعني حتّى لو كده، أنا عايز أقول لك الموقف ده ممكن يحصل معايا، بس أنا الصراحة أنا عايزك أنت تقول لي حصل إيه، معلش، اتفضّل كمِّل.
آه. <laughs> هو هو بقى يعني فاهم؟ إحنا إحنا على فكرة أنا عايز أقول لك إن إحنا ما كُنّا برضه صغيرين في السِن م آآ يعني كُنّا تقريبًا في قبل ثانوية كمان، يعني في إعدادي في ح حاجة زي كده.
آه. يعني شباب صغيرين، يعني شباب صغيرين آه، أيوه. أيوه، أيوه.
آه، بالضبط. آآ، فالمهم راح متِّصل بالراجل، قال له: "أ إيه الأخبار أنت فين؟ أنا كان في حد عايز منّك يشتري طُعم،" والكلام ده وبتاع مش عارف إيه. فقال له: "ماشي." فبدأ يتكلّم مع الراجل التاني، يقول له عايز قد إيه فت ف فالولد يرُد عليه اللي قاعد على الموتوسيكل يقول له: "قُل له مثلًا هات لي تُمن." فها ها، ها، ها. قال له: "طب ما تجيب أنا أكلّمه، بَدَل ما أنت عمّال إيه، زي آآ، وَسِيط بيني وبينه يعني ما هات أنا أكلّمه." ف <laughs> فراح مدّي له التليفون، قال له: "خلاص خُد كلّمه أهو." فالمهم راح ده بيكلّمه وبيتكلّموا كلام عادي جدًا ال اللي سايق الموتوسيكل بقى راح سائل سائلني "هو أنا لو عايز أعدّي على الكوبري ده هاعدّي إزاي؟" قُلت له: "بُص، هو أنت قُدّامك طريقين بصراحة، يا إمّا تِلِف لفّة طويلة كده" <laughs>
إمم، إمم. أيوه، أيوه، أيوه، أيوه، أيوه. <laughs> ي <laughs> أنا عايز أقول لك هو دخّلك في فيلم وقصة وحوار وفصلكم عن العالم كُلّه. <chuckles>

آآ، ف فالمهم أنا باقول لُه: "يعني هتلِّف الَلفّة دي، يا إمّا هتاخد الحتة دي عكس،" ف ف فبكُلّ بساطة وهدوء قال لي: "لأ، لأ أنا هاخد الحتة دي عكس يعني دي، دي الحتة دي سهلة"، ولقيته راح ماشي كده، وداخل الحتة دي، و ولا خدها عكس ولا ما خدهاش عكس، هو راح مكمّل على طول <giggles> م
وخَدها عكس. يا باشا هو هو بَعتك هو ب هو ب هو كده بَعتك، بَعتك، هو بَعتك أنت خلاص.
مكمّل آه، أ أ هو بعتني وأنا أنا أنا كل ده مش مستوعب إيه اللي حصل فاهم، فبابُصّ لصاحبي فلقيتُه واقف <laughs> بيبُصّ لي ومتنّح وفاتح بُقُّه فباقول له: "في إيه؟" قال لي: "التليفون معاهم"، قُلت له: "يا نهار أبيض"، أنا إ إحنا الاتنين بقى واقفين مصدومين دلوقتي مش عارفين نعمل إيه طبعًا، يعني الموضوع كان قمّة في ال في المفاجأة وال والصدمة يعني، وإحنا مش عارفين نتصرّف ازاي، أنا طبعًا رُحت رامي الحاجة اللي في إيدي، وطالع جاري بلا هدف وراهم فأنا يعني آآ، <laughs> حاجة أنا م مش عارف إن أنا مش هاعمل حاجة.
يا الله، آه. يا ربي، يا ربي آه، آه، آه. <laughs> أيوه، أيوه. آه. أنت عارف كإنّك ب أنت كده واقف بتبكي على لبن مسكوب، بالضبط، أيوه، <chuckles> وبعدين، إمم.
أيوه، بالضبط، ولكن مش عارف أنا هاعمل إيه آآ، وقّفت واحد والله بموتوسيكل قُلت له: "أنا في اتنين سرقوا منّي التليفون ف فتعالى نجري وراهم"، قال لي: "نجري وراهم فين؟" اركب اركب فركبت وراه، فبدأنا نجري بلا هدف أنا والولد اللي أنا راكب وراه، <laughs> أ أنا مش شايفهم.
إيه ده! دي مطاردة، أ دي مطاردة بس أنت م يعتبر الجزء الأضعف فيها، أيوه، أنت مش مش شايفهم خلاص هُم سافروا. <chuckles>
آه، أنا أنا ماشي بقى على أمل إن أنا ألقُط أي حاجة حتى، آآ، ما فيش آآ، رجعت طبعًا لصاحبي ده قُلت له: "طَب أنت فاكر نِمَر ال الموتوسيكل اللي كانوا راكبينه؟ أ طب فاكر أي حاجة"، قال لي: "لأ"، طبعًا بنتصل
إمم نِمَر الموتوسيكل إيه بقى خلاص أيوه، أيوه، أيوه.

أنا أنا أنا م أنا سِبت بقى كُلّ حاجة في إيدي أنا رميتها، يعني ماسك العدة بتاعة الصيد والصنانير و وكُلّ حاجة أنا رميتها وطلعت أجري، يعني أنا ما أعرفش أنا باجري ليه وما اعرفش لو يعني أنا ما أعرفش أصلًا لو لو قفشت الحرامية دول أنا هاعمل فيهم إيه؟ هُم آآ، ضِعف سِنّي تقريبًا ال الواحد فيهم ضِعف سِنّي وهُم 2 والله أعلم معاهم بقى سلاح والّا معهمش حاجة، <laughs> بس هو الأدرينالين بقى فاهم؟ يعني ضرب في ال في الجسم كده خلاني عايز أعمل أي حاجة ما ما ما ما افضلش واقف، يعني هو فضل واقف، أنا عايز أقول لك أنا والولد اللي أنا ركبت وراه ده فضلنا نلف، نلف، نلف، وبعدين رجعت للصاحبي ده لقيته واقف بنَفس الهيئة بنَفس المنظر اللي أنا سِبته بيه، هو اتسمر مكانه.
إي أيوه آآ، أيوه أيوه. <laughs> إمم، إمم، إمم، إمم، أيوه خلاص فاهم. إمم إمم. آه يا عيني آه، لأ لأ أصل عايز أقول لك صِعب عليَّ جدًا، وعايز أقول لك إحساسك بالخوف في وقتها وإن أنت بتجري عمّال على بطّال هو إحساس يأس يعني، أ مش قدّ ما هو هو إحساس يأس، أنت مش قادر ما فيش أي حاجة في إيدك تعملها.
إمم. ما فيش خالص بقى، وعايز أقول لك يعني المكان ده طبعًا بعد كده بقى شؤم لينا آآ، يعني طول ما إحنا <laughs>
إمم إمم، أيوه، ما بقيتش تروح تروح تصطاد فيه تاني خلاص، خلاص إحنا كده مش عايزين سمك منّهم تاني. <laughs>
آآ، لا لا خلاص، و وما بقيتش بقى يعني ب بقيت بقى حريص، أنا بقى يعني أنا أنا تقريبًا أنا ما كانش معايا تليفون لوقتها لو أنا فاكر آآ، بس لمّا اشتريت تليفون أنا بقيت بقى يعني يعني بابقى ماشي ما فيش بقى حاطط حاطه في جيبي وقافل على جيبي ده ب بمفتاح وقفل، وقافل القفل ده حاطه في خزنة فاهم؟ يعني أنا <laughs> خلاص بقى ال
أيوه أيوه. <laughs> آه، بالضبط ت اللي هيقول لي طلع تليفونك من جيبك هاقول له أخشع ياض على طول، <laughs> طيب أنا عندي سؤال أخير لو أنت ما لو أنت تك خلصت كلام لو أنت ما عندك كلام اتفضل.
<laughs> بالضبط كده، آآ اتفضل. اتفضل قُل لي اسألني.